Opo yung high school ako, yung nabanggit ko po kaya English yung favorite ko. <clicks tongue> 'Yan nung 1st year high school po, ako talagang syempre peer pressure po nandun yun kasi panahon na high school, ang daming pwedeng mangyari high school po eh, pero yung makaramdam ka po na teacher mo ganon, na hindi ka matatakot magkamali syempre hindi naman po laging mali, ang mahalaga natututo ka dun sa pagkakamali mo, tama po ba? Yes po ang sarap ng usapan po natin, nakakatuwa po kasi
Mm. Mm. Oo. Mm. Tama. Ah Oo, tama. Mm, totoo. Tama, tama 'yan, oo. Kaya nga eh. <laughs> Oo.
ah, minsan magkausap tayo, pero ngayon lang po natin na pag-usapan yung mga ganon, marami ka ding matututunan talaga.
Mm. Oo, talaga totoo 'tsaka nagre-reminisce ka nung mga nakaraan. Oo. <chuckles> Oo, oo. Tama talaga. Uy, oh sige salamat din, magandang araw paal
Mm. Ba opo yung mga bagay-baga ang sarap sa feeling, sarap balikan. Sige po, salamat po sa time ha, mag-iingat po kayo, paalam.

Hello. magandang umaga. Kamusta po kayo?
Magandang umaga. Maayos naman, medyo mainit ngayon.
Oo nga po eh, talagang panahon talagang din ngayon, pero yun nga po kaya po ako napatawag din, alam n'yo po yun kasi syempre mga nakatapos din naman tayo ng pag-aaral, nag-re-reminisce tayo ng mga bagay-bagay. Matanong ko lang po, ah, curious lang din ako, paano nakakatulong ang guro sayo sa pagkatuto noong nag-aaral ka pa?
Mm. Mm. Mm. Totoo.